Ouais, je pense que tu as raison. Il faudrait que j'aille là, un peu dans cette direction-là et heu, ouais, complètement. Ouais, complètement.
Parce que là, en ce mom tu bloques et puis en fait, tu tournes en rond, quoi. Heu,
Bah, c'est ça, c'est ça. Et puis tu sais, ça me mentalement, ça me bouffe un peu, quoi. Bah, ça me bouffe, c'est à c'est-à-dire que je, hem écoute, c'est c'est bête hein, mais j'ai ma famille qui vient l'autre jour, heu, pour manger et cetera. Et en fait, on me dit: «Oh là, là, mais tu as perdu ton tu as perdu ta te», enfin, ils ils me disent: «Tu as perdu ton mojo». Je sais pas comment si c'est ça le bon mot, mais en gros, heu
Bien sûr, oui, oui. Oui, oui, heu, ta joie de vivre, quelque part.
Oui, oui, et aussi, heu, avant, tu vois, j'étais vraiment, consi enfin tout le monde considérait que j'étais une bonne cuisinière, que je faisais des bons plats, et cetera et puis là, heu, mon frère me dit: «Oh là, là, bah, enfin, c'est limite plus un plaisir de venir manger chez toi, quoi».
Mmh mh. Ah carrément, ouh, c'est peut-être c'est peut etre un peu dur ça quand même, hein.
Ah carrem bon après, oui, c'est peut-être, oui, c'est oui, c'était un petit peu, bah heu, oui, parce que ouais ça m'a un peu travaillé. <chuckles> Ouais, c'était un peu dur.
Et puis peut-être aussi, tu dois ou peut-être aussi changer ton ta manière de penser. Parce que est-ce que tu ne crois pas que si les gens ne viennent chez toi que pour manger, mmh, il y a peut-être un petit problème à la base? Déjà, heu, il faut aussi qu'ils viennent quand même pour la compagnie et pour ta présence. Donc, heu, peut-être toi, relativiser. Hem et peut-être dédramatiser un petit peu. Parce que peut-être que tu es trop dure avec toi et que tu en tu tu t'en demandes trop finalement.
Mmh mh. Ouais, tu as raison. Oui. Bah, je pense que tu as tout à fait saisi le le souci. Ouais, c'est exactement ça.
Oui, donc essaye de te relaxer et puis, bah, écoute s'ils te disent s'ils te disent que c'est pas aussi bon qu'avant, bah, heu tu leur dis: «Bah, que rien ne reste jamais la même chose», <chuckles> que ce soit dans n'importe quel domaine, on a tous des baisses, hein, heu, et c'est tout à fait normal. Heu, tu n'es pas un robot, heu, donc, heu heu, oui tu pourrais peut-être acheter un robot pour faire la cuisine. <laughs>
Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, oui. Ouais, tu as raison. Tu as raison. Mmh, mmh mh. Ouais, tu as raison. Ah <chuckles> oui, bah, tiens, très bonne idée. Merci beaucoup, merci pour tes conseils. C'est là, ça me remonte un peu le moral, tu vois? Merci.
Mais c'était avec plaisir.